Qué onda, oye, me me gustaría, poder como hablarte de, digamos, una pequeña situación, en la que me me he encontrado, como, pues, debo ser honesto, por mucha parte de mi vida, y, pues, en el sentido, de que, eh, desde muy temprana edad, la verdad, es que me he como enganchado a a aficiones, digamos, que podrían considerarse, como súper ñoñas, o súper nerdas y la verdad, es que siendo niño, me me sentía como constantemente juzgado, ¿no? Porque, quizás eran temas, eran conversaciones, que no le interesaban como a otros niños, o o a otros adultos, digamos, en en el sentido que, pues, se podía ver como algo extraño, ¿no? Entonces, pues, muchas veces me sentía como de
Ujú.
sin las ganas, o sin las oportunidades de poder, este, compartir estos gustos, estas estas aficiones y con el tiempo, la verdad, es que se me ha hecho como cada vez más difícil, poder externar, pues, estos estos gustos, que me han generado con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no sé si tengas, como a algún consejo por ahí, que me pueda ayudar, a como mejorar esta parte comunicativa de mi persona, o si conozcas alguna historia parecida, ah ah, no sé.
Eh, claro que sí, nada más, bueno, eh, me gustaría, como antes de pues, darte alguna opinión, o, algún consejo, pues, conocer un poquito más, de este de este tema. Y, eh, no sé, si me pudieras, eh, bueno, si pudiera hacerte un un par de preguntas para, pues, como ir, eh, desmenuzando esto, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de aficiones, em, son las que no quieres, eh, pues, compartir con los demás? ¿Y por qué te preocupa, eh, el hecho de lo que piense, la persona a la que quieres compartir esta información?
Claro. Pues, si te puedo como externar, quizás 2 de estas aficiones, serían, este, una como más enf más enfocada al cine.
Si, claro.
Y y está, tanto en el análisis, como un como un poco denso de las películas, donde realmente a veces, cuando veo una película que me apasiona, que veo, que es como, eh, muy, int eh, terriblemente, como, buena, en las en las formas en que presenta sus ideas, ya sea en fotografía, en guión, en composición de de cuadros. Me gusta muchas veces escribir sobre ello, ¿no? Y y como externar, qué me hace sentir, cómo es que siento que funciona, dentro de la lógica interna de la película. Y y, pues, me gusta como como ser muy, a veces técnico y al mismo tiempo teórico de cómo funciona, digamos, el cine.
Okey.
Y y siento que muchas veces, mucha banda de la que me rodeo, o mucha gente de que, digamos, estoy como
Okey.
en cuestiones, digamos, cercanas para poder conversar, realmente, como que no les llegue a importar mucho, o como que no llegan como a entender muy bien, de qué trato de hablarles. Entonces, pues, termina siendo como una conversación, este, quizás un tanto vacía de o muy volcada a que nomás esté hablando yo como perico, por así decirlo. Y, pues que al final, pues, solamente, pues, se la se ace se se se sienta como que, metí todo en costal roto ¿no? Y y la segunda, digamos, actividad en la que me he ido, como inmiscuyendo últimamente, es en la fotografía virtual, ¿no?, e esta consiste en, digamos, tomar juegos, como tal videojuegos.
Ujú. Okey.
Y usar herramientas como externas para poder, s este, lograr como fotografías digamos, profesionales. Entonces, también es como digamos, un campo, quizás un poco nuevo, donde tampoco he visto, como mucha recepción de la parte, donde, pues, he visto comentarios donde dicen que, pues, eso no es fotografía real, que no estamos como usando, las técnicas que siempre se han usado. Entonces, pues. Se siente como que no no somos como parte, digamos, de del gremio fotográfico. Entonces, pues, también siento que, como el trabajo que hacemos ahí, de ese lado. No está como muy bien visto todavía.
Ujú. Entiendo, oye, y este este tipo de aficiones como en en qué tipo de personas, eh, crees o sientes, este, pues, siento que que, con lo que me estás comentando, como esta indiferencia, ¿no?, eh, de tus amigos, el de la familia, de, eh, compañeros de trabajo, o, ¿de qué de qué grupo de de personas que están en tu vida, eh, sientes, este, pues, esta indiferencia, justamente?
Sí. Pues, yo creo que va ma bastante más enfocado tanto a amigos como familia, que es como la gente con la que más convivo. Entonces, por ejemplo, eh, en alguna cena familiar o en alguna comida donde todos nos reunamos, pues, a mí me cuesta un poquito externar a a qué me gasto mi tiempo, ¿no?, porque podría verse como, pues, como algo, no sé si la palabra es como infantil o que realmente no estoy aprovechando mi tiempo en en cosas que generen, digamos, este, algún tipo de beneficio económico, entonces, este, siento que muchas veces, pues, mis aficiones no no van tanto a eso, entonces, pues, a veces por eso mejor me las guardo para evitar como ciertas críticas hacia ello o o hacia mí misma persona, ¿no?, por por, digamos, gastar mi tiempo en cosas que que los demás no ven como algo productivo.
Claro. Claro. Oye, pero esta afición, ¿tú la tienes como como un hobby? ¿O como una actividad, eh, mm, pues, de trabajo?
No, e es totalmente un hobby, o sea, si me si si lo pasara, digamos, a un trabajo, por lo menos tendría que publicar, eh, de algún modo, ¿no? Los escritos que hago sobre las películas, y las fotos también muchas veces se quedan nada más en mi disco duro. Y y y para esas tengo prensado otro proyectito, pero la verdad es que no sé realmente, qué tan bien se lo vayan a tomar también, a partir de, pues, lo que piensan ya sobre lo que hago, ¿no? Entonces, sí, totalmente es un hobby, son cosas que me que me sigo guardando para mí mismo, y que realmente no he pensado, o o, no he querido tampoco como publicar en algún en algún lugar.
Okey. Claro. Okey. ¿Y cómo te hace sentir el tema de no poder compartirla? O sea, ¿te da, eh, pues, te da coraje, o te da como esta impotencia de no poder compartir, pues, esta afición con alguien que a lo mejor es importante para ti, o cómo te hace sentir?
Pues creo que, es entre como coraje y tristeza, ¿no? Porque pues, muchas veces, uno toma como, o bueno, al menos personalmente, he tomado como ciertas concesiones con, con familiares, eh, y quizás estar como como dando un poquito más de mi lado en el sentido de que por ejemplo, en algunas como reuniones familiares, yo yo no soy como nada fanático, o digamos no no veo como fútbol o deportes como de, como súper populares, pero por el bien digamos de la convivencia o de la conversación pues de repente ahí estoy, ¿no? Aunque no sepa realmente que está pasando pues, intento como convivir con la familia. Pero, pues, sí, me siento un poco triste, ¿no? Que ellos no quieran como, entender mi lado de la vida, ¿no? Que lo vean como algo súper extraño, súper ajeno, que, que no encaja como en sus estándares, y, y pues, sí, me siento como digamos, este, retraído, ¿no? Porque sí sí siento que tengo como mucho que decir y y no tengo como los espacios para poder expresarme de la forma que digamos, yo necesito.
Ujú. Sí, entiendo perfecto. ¿Y y qué te gustaría como generar, eh, con este cambio? Eh, ¿O o te gustaría que las personas cambiaran este aspecto para que pudieran entenderte un poco más, conocerte un poco más? ¿O qué qué es lo que esperas de la gente?
Pues digamos que quizás a estas alturas de la vida ya no podría como esperar un cambio totalmente radical de de parte de ellos, ¿no?, quizás quizás yo podría pensar en buscar algún espacio alternativo, ya sea como en Internet o en algunas comunidades como, especializadas, por así decirlo, que sec que traten estos temas.
<chuckles> Okey. Okey.
Y y pe pero quizás, ¿no?, siempre va a estar como esa espinita de que la per las personas como cercanas a mí pues nunca t le tomaron como esa importancia, ¿no?, entonces creo que que me gustaría también que que en algún punto voltearan a ver a y di que le dedicaran como un poquito de tiempo a a ver como yo he expresado como mis ideas o sentimientos y ver que pues que también de algún modo e es importante.
Claro. Claro, totalmente. Oye, pues, eh, ya conociéndote un poquito más, y y abriendo un poquito más este tema para entenderlo mejor, me gustaría acomodarte, eh, pues, ciertos, eh, consejos para que, pues, digamos que te haga un poquito más ligero esto, ¿no? En primer lugar, pues, me gustaría compartirte, y, eh, invitarte a a tomar esta consideración de, eh, de que no te dé miedo. O sea, finalmente este tema es es eres parte de ti y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Así como a la gente le gusta, no sé, leer, le gusta, eh, el cine, le gusta, eh, el fútbol, como bien mencionabas, pues, a ti te gusta esta parte, y y y creo que es una parte bastante creativa. Obviamente, no es tan común, pero bueno, también, eh, en en los gustos están los los colores, ¿no? Entonces, eh, creo que lo primero sería, eh, pues, invitarte a a no tener este miedo de compartir, eh, tus experiencias, tus gustos, tu tu forma, ¿no? Porque, repito, es parte de lo que tú eres. Eh, te preguntaba yo sobre el tema de si lo hacías como un hobby, como un trabajo, porque mencionabas que la gente te critica, porque no remuneras esta parte. Creo que la mayoría de los hobbies no son remunerados, es justo esto, ¿no? Uno lo hace por gusto, porque te o sea, porque te motiva, porque te hace salir de tu de tu rutina, eh, y no siempre tiene que estar remune remunerado, ¿no? Para eso tienes un trabajo, eh eh, diferente, donde te pagan por ello, pero finalmente esto lo haces por, pues, porque te nace hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que lo ideal sería que pudieras, eh, pues, probar el tema de platicarlo, de externarlo sin sentirte, eh, pues, juzgado o señalado por por este tipo de de gustos, eh, pues, digamos que diferentes, pero, pues, tampoco son como que extraños, o o, así como muy raros, ¿no? O sea, creo que, eh, son bastante interesantes, y y bueno, seguramente, eh, el desconocimiento también de lo que haces posiblemente les genera, pues, este esta, esta inquietud, o, este este, comentario al respecto, ¿no?
Por favor. Claro. Sí, creo que tienes mucha razón en el sentido de que me da miedo, ¿no? Tengo como tengo miedo a compartirlo, tengo miedo como a escuchar palabras, quizás, críticas. Entonces eso también con el tiempo me ha alejado de poder como externar esos sentimientos, pero sí creo que tengo que ser un poquito más frontal en en cómo, pues, cómo en estas partes de-de la vida también son parte de m,í y creo que, pues justo, ¿no? Si son parte de mí no me daría como dar pena. Y pues, oye muchísimas gracias me has me has ayudado un montón en en saber cómo expresar estas ideas te lo agradezco muchísimo.
No, al contrario, estoy para servirte.
Vale, pues, de verdad muchas gracias y mucha suerte.